Fíjate que llevo ya un tiempo
Ujú.
en el cual, pues, no sé, me he sentido como como que a un poquito extraño por situaciones que sucedieron, diferentes diferentes cuestiones que han pasado, cambios importantes, ¿no? En mi vida. Este, yo creo que uno de de esos cambios más fuertes que ha pasado en mi en mi vida, pues, fue el hecho de mm, pues, de haber tronado con mi pareja anterior ¿no?
Oh entiendo, ujú.
Sí sí sí, fue una situación muy complicada, una situación que me dolió mucho, este, mm, y que sí marcó un antes y un después en mi vida, te soy honesto. Sí marco un antes y un después, y, pues, ahorita estoy como que lidiando con ese cambio. Eh, ya es algo que ya es algo que está en un 70% superado. Sin embargo, todavía de repente me acuerdo de ella, tengo sus fotos en mi galería y de repente la veo y digo: "Ay qué hermosa es esta mujer", ¿no?, y quisiera volver a a hablar con ella, aunque sé que ya no ya no es necesario y aunque sé que ya me hace daño, ¿no? Pero, mm, pues, no sé, fue un cambio importante que que que siento que marcó mi vida, ¿no? Te repito. Y que no sé a lo mejor cómo cómo procesarlo, cómo llevarlo. Eh, recuerdo precisamente ese ese momento, ¿no? En el cual hablamos para, pues, para terminar todo ¿no? Y y recuerdo perfectamente cómo me dijo: "Si realmente me amas, déjame ir. Si realmente me amas, si tú realmente me amas, déjame ir. Si realmente me amas, esto tiene que terminar. Te lo pido por mí, veme a los ojos, te lo pido por mí".
Okey. Claro. <chuckles> Ujú. Sí. Okey. Mm, vale.
"Veme, si me amas realmente, por favor suéltame, esto tiene que terminar", wao, lo recuerdo como si hubiera sido ayer, compa.
Sí, bastante Sí, te entiendo totalmente, creo que sí fue, pues, no solo cualquier despedida, creo que al final el que te digan algo así, pues pues sí llega a afectar demasiado, lamento mucho, de hecho, que estés pasando por esto, eh, pero no te preocupes, si gustas, eh, exploramos, pues nuevos puntos de vista para que quizá puedas llegar a sentirte un poco mejor, si bien no superarlo al 100%, pues, eh, que este esta fase de de duelo termine lo más pronto posible, ¿no?, eh, me gustaría conocer, si no te molesta, eh, que te haga alguna algún tipo de preguntas, me gustaría conocer algunos detalles, eh, sobre todo, me me interesa saber, actualmente, ya después de de todo este tiempo que pasó, ah, ¿qué es lo que tú dirías que te está, eh, costando más trabajo de superar?
Claro que Okey. Sí, claro. Pues yo creo que, mm, fíjate que extraño mucho la atención que ella me daba, eh, o sea, me refiero a al hecho de que, pues me escribía en la mañana, platicábamos mucho todo el día
Ujú.
eso y también, este, como que sus palabras, ¿sabes? Yo siempre he dicho que con ella con ella fue mi primera vez en muchas cosas, y no me refiero a sexuales o íntimas, sino que con ella, pues, me sentí, pues, amado por primera vez realmente, me sentí deseado, incluso sexy con ella, o sea, cosas que yo jamás en la vida me había sentido, con ella logré sentirme así, con ella pude ser yo mismo, con ella me desnudé mi alma completamente con ella, entonces, yo creo que, lo que más me duele hasta el momento, pues, es eso, ¿no?, la atención, que ya no tengo quien me diga todas esas cosas que ella me decía, nadie en la vida me había abrazado como ella, o sea, te digo, más allá de intimidades, yo podría decirte, "Ay, pues sus besos", ¿no?, y demás, no, o sea, las atenciones que ella tenía conmigo, cómo me escuchaba, la manera en que en que me me escuchaba, fue
Ujú. Mm, okey. Mm, entiendo.
fue todo muy padre, ¿no?, y yo creo que eso es lo que <chuckles> lo que más me duele hoy día.
Sí. Sí, definitivamente es un un proceso muy difícil porque al final, ah, pues, no te estoy concentrando en una situación negativa, ¿no? Sino al contrario, creo que desde todo ese amor que le tenías, desde todo el cariño que existía como, pues, ustedes como pareja, eh, no es fácil, no es fácil definitivamente el el cruzar por ese duelo, pues, así de la nada, ¿no? Entonces, pues, te entiendo totalmente. Y ahorita, por ejemplo, si yo te si si tú tuvieras una varita mágica y digamos que las cosas salen como tú las estás planeando, o sea, sigues tu vida y, eh, hay un escenario ideal, ¿cuál es ese escenario ideal para ti?
Pues, mírate que si yo tuviese esa marita mágica, sin duda no la usaría para estar con ella otra vez, te lo prometo que no. Este, más bien
Mm, okey.
me llevaría, no no, porque tampoco me gustaría perderme mi vida, ¿no? Siempre he sido una persona que, te iba a decir que me llevaría exactamente al punto donde ya me encuentre bien, y sin recordarle, pero siempre he sido una persona que me gusta "agarrar el toro por los cuernos", dirían por ahí. Me gusta me gusta afrontar las cosas. Entonces, pero si sí tuviese una varita mágica, definitivamente, eh, pediría no, no pasar por esto, no pasar por es por por el duelo, por la tristeza que conlleva una separación. O sea, yo yo a lo mejor quitaría eso, pero no cambiaría nada más, más que eso, que no me doliera.
Ujú. Entiendo. Sí, totalmente te comprendo, y creo al es un muy buen punto de vista porque al final es el objetivo, y creo que que por mucho que ahorita lo tengas, quizá, un poco nublado, el objetivo e es muy bueno que tú entiendas que no es regresar con esta persona, sino precisamente, el superar el dolor que conlleva, eh, pues, ya no estar con ella, eh, entonces, creo que al menos el enfoque lo tienes muy muy claro, y eso ya es una inmensa ventaja para ti, eh, oye, ¿y cómo te sientes, por ejemplo, en el hecho de que? Vaya, esto es algo que suele pasar, ¿no?, en en relaciones que que llegan a terminar, que, eh, la persona, eh, continúa su vida enfocándose en algo más, algunas personas lo enfocan en ejercicio, algunas personas lo enfocan en salir con nuevas personas, en algún hobby, eh, ¿a ti en qué te gustaría enfocar este, pues, nuevo tiempo que estás teniendo?
Yo creo que, eh, mm, me vendría muy bien enfocarlo de manera creativa, por ejemplo, como bien comentas, ¿no?, hay gente que se va a hacer ejercicio, que se va al gimnasio, ¿no?, yo, la verdad es que no es algo que a mí me gusta, creo que no pudiese en primera, pues, no es de mí no soy aficionado al gimnasio, ¿no?, no me gusta, entonces yo creo que no, difícilmente podría buscar eso como una, mm, salida, ¿no?, a esta, pues, no quiero llamarle tristeza, pero a esta a este nuevo yo, ¿no? Yo creo que lo lo encontraría de una manera más creativa, por ejemplo, lo que sí me gusta es hacer música, me gusta mucho escribir canciones. Entonces, yo creo que lo que haría sería agarrar mi historia y escribirle 1000 canciones, ¿no?, <chuckles> de todo lo que vivimo Ya le he escrito algunas, pero son como 5, yo quiero más, más, porque tengo muchas historias contar con ella. Entonces, yo creo que si pudiese aprovechar lo que es ese tiempo, mm, en algo efectivo, pues, yo creo que sería eso, ¿no?, en en escribirle un par de canciones más.
Ujú. Ujú. Mm, superbién. Ujú. <chuckles> Claro. Vale, sí, perfecto. Creo que tienes justo ahí un una manera de desahogar este, pues, sentimiento, ¿no?, que tienes, una forma de canalizarlo, que al final es un tema creativo, seguramente te va a salir perfecto, porque justo, pues, tienes una inspiración que quizá no es la idea, ¿no?, quizá no es lo más bonito, pero, eh, tienes una inspiración y al final eso también te sirve como a incluso un poco de terapia. Oye, una última pregunta, eh, antes de de quizá darte un consejo. Eh, me gustaría saber, ¿tú tienes algún grupo cercano, algún familiar, alguna persona de tu confianza con quien suelas hablar de este tipo de cosas o sueles llevar el proceso solo?
Sí. No, no, no, no, no yo creo que yo creo que no, no, no, imagínate, si lo llevara solo, yo creo que sí yo creo que sí hubiera sido algo totalmente diferente y muy difícil. Entonces, sí, sí tengo, yo tengo a 2 ó 3 amigos que que me siguieron durante todo este tiempo, este, toda esta historia y con quienes me gustaba contarles, ¿no? Y con quienes lloraba y con quienes hablaba, ¿no? Y y sí, sí, sí, sin duda se requiere lo que es, este, una, mm
Sí, claro. Ujú.
una una red de apoyo, tanto tanto, pues, a lo mejor algo fraterna, ¿verdad? Este apoyo emocional con alguien cercano a ti, como alguien también profesional de la salud, ¿no? Yo me acerqué a una a una psicóloga, eh, durante un tiempo que, ¡híjole!, como como me cayó del cielo. Porque de verdad a veces uno le tiene miedo a esto de ir al psicólogo y demás, pero, eh, uh, tiene las respuestas que tú no tienes, ¿no? Eh, ya cuando me di cuenta dije: "Esto, es que era tan sencillo", bueno, pero en su momento yo cuenta no me daba. En su momento yo cuenta no me di, estaba totalmente bloqueado y necesitaba, ¿no? Necesitaba poder, este, tener esta, pues, este encuentro con ella, ¿no? Para darme cuenta de todo. Pero sí, afortunadamente, sí hubo gente que me ayudó en el camino.
Ujú. Sí. Sí, totalmente. Qué bueno, me da muchísimo gusto, porque justo ya entrando en un poco en el terreno de los consejos que yo te podría llegar a dar. Creo que sobre todo hay o o considero que hay 3 puntos, 3 piezas claves que, nos pueden ayudar a salir un poquito más rápido del proceso de duelo. El primero, pues, precisamente tener una red de apoyo, a alguien con quien te te comprenda, que te puedas desahogar, porque al final el guardarse ese tipo de sentimientos no es lo ideal, y no salen tan rápido, ¿no? Como como podrían llegar a salir si se externan, eh, ahí ya tienes una ventaja. Segundo, el cómo canalizarlo, eh, y creo que esto también ya lo tienes, eh, la música es algo maravilloso, es es un arte a fin de cuentas, entonces, si tú tienes como que esa habilidad para poder, eh, tomar esa inspiración de de cosas que a lo mejor no son lo ideal, eh, pero las puedes llevar a un punto de hacerlas arte, de hacerlas algo muy positivo para ti. Seguramente, e esta es una terapia, eh, maravillosa y seguramente te va a ayudar demasiado. Ahora, quizá lo que lo último que te podría decir yo, que quizá te esté haciendo falta, sería un tema de no idealizar a las personas. Normalmente, suele pasar que extrañamos muchísimo cómo era una relación, y creo que tú mismo me lo dijiste. Extrañas demasiado, eh, la forma en la que tú te sentías estando en esa relación, las intenciones que una persona o las acciones que una persona te demostraba, pero es posible que los estés relacionando directamente con una persona. Con esto no quiero decir que le quites todo el valor a a a esta persona como tal, todo lo que representó para ti, eh, sino más bien que entiendas un poco que esta no es la única persona que puede representar algo tan bonito en tu vida, que seguramente alguien llegará en su momento y no a sustituir, ni ni mucho menos, ni para que se compare. Pero eh, sí llegará a representarte esto positivo que tú en algún momento tuviste. Pero vaya, que no lo busques desde esa parte en la que quieres sustituir algo que ya tenías, sino, mm, precisamente entender que en algún momento llegará y tú tienes que estar listo, pues, para recibir esta parte, ¿no? Entonces, quizá es el único que yo te podría llegar a decir, que que quizá puedes enfocarte un poco más, porque creo que esto ya termina de hacer un un gran combo con estas cosas que tú ya tienes dominadas, y seguramente te va a hacer salir de ese de ese duelo, de ese sentimiento, pues, lo más rápido posible.
Oye, qué buenas palabras y qué consejos tan puntuales, de verdad te agradezco mucho, me encantó esa parte de de lo de no idealizar, <chuckles> me gustó bastante. De verdad, este, te quiero agradecer mucho por haberme escuchado. Todo esto que me dijiste, te prometo que me va a servir, y lo voy a intentar y seguramente saldré adelante. Muchas, muchas gracias, de verdad.
<chuckles> Al contrario, para mí fue un gusto y seguro así va a ser. Hasta luego.